เอาอย่างงี้ก่อนก็แล้วกัน เอาตัวเองก่อนแล้วกันนะ เอาตัวเองก่อน เอาเมนูที่เราทำ มาใส่เองก่อนละกัน อา
<laughs> <chuckles> โอเค เริ่มจากเมนูที่ตัวเองทำเอง อา เป็นยังไง รสชาติออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะ? ความประทับใจ
ใช่ คือด้วยความ ด้วยความที่แบบว่าอยากจะกินมาก ๆ เนาะ อะไรอย่างเงี้ย จำได้ว่า โอ๊ย เคยกินกับที่ร้าน กับคุณย่าบ่อย ๆ มันก็เป็นเมนูในความทรงจำไง แล้วทีนี้ เอ๊ะ นึกยังไงไม่รู้อยากจะลองทำ อะไรอย่างเงี้ย ก็ตอนนั้นนะ ก็แบบว่ายังอยู่บ้านกับพ่อกับแม่เนี่ยค่ะ แล้วก็น้องชาย เราก็เลยไปซื้อวุ้นเส้นมา ซื้อกุ้งมา โอ้ แล้วก็เครื่องปรุง เครื่องปรุงอะไรเรียบร้อยเลย ปรากฏว่า อืม
อืม ค่ะ ค่ะ คือหมายถึงว่าทำเองตั้งแต่ในขั้นตอนของพวก เอ่อ วัตถุดิบในการหมัก ในการ เขาเรียกอะไรอะคะ ในการทำ ทำรสชาติ ไม่ได้ซื้อสำเร็จรูปเลยใช่ไหมคะ?
ใช่ อืม ถูก ไม่ ๆ ไม่มีเลยค่ะ คือทำเองทุกอย่างเลยอะค่ะ ก็ตั้งแต่เลือก เออ ตอนนั้นนะก็ไม่รู้เนาะว่าวุ้นเส้นอะมันต้องใช้ยี่ห้ออะไรดี ไม่รู้เลย เราก็ไปเลือกมา แล้วเราก็รู้ว่า เออ วุ้นเส้นอะมันจะ ด ไปทำอะ มันก็ต้องไปแช่น้ำก่อน ใช่ไหมคะ อา แล้วถึงจะมาทำได้ ตอนนั้นน่ะเราจำได้ว่า เอ่อ เครื่องมือที่เราใช้นะมันจะคล้าย ๆ กับว่า มันเป็น มันเป็นเหมือนเซรามิกอะ ล แล้วมันก็มีฝาเป็นแก้วใส ๆ อะ อา อะฮะ แต่เราไม่ได้เป็น ใช้แบบว่าเป็นหม้อสำหรับทำกุ้งอบวุ้นเส้น นึกออกไหมคะ ที่มันจะมี ย ด้ามจับเป็นไม้ แล้วก็ตัวโถเป็น
โอเค ค่ะ อือฮึ ค่ะ อา ๆ ๆ ๆ ค่ะ เหมือนตาม มัน ร้านอาหารต่าง ๆ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
อา ที่เขา ร้านอาหารเขาทำมันก็จะเป็นแบบสเตนเลส หรืออะไรอย่างงั้น ใช่ไหมคะ แต่เราไม่ใช่ เราทำแบบไอ้ที่เป็น เป็นเซรามิก แล้วก็มีฝาแก้วครอบ อะไรเงี้ย เราก็ ล เราก็เริ่มจาก <tsk> เราทำยังไงน้อ เราล้างกุ้งอะไรให้เรียบร้อยอะค่ะ แล้วเราก็เอาวุ้นเส้นที่เราแช่มาผสมกับเครื่องปรุงอะไรต่าง ๆ เรียบร้อยเลยค่ะ แล้วเราก็อบ พอเสร็จปุ๊บ มันก็สุกเรียบร้อย อา ที่เนี้ยมันออกมา หน้าตา เอาหน้าตาก่อนเนาะ
อืม ค่ะ อืม <chuckles> ม มัน เราแยกใช่ไหมคะว่า อา หน้าตาเป็นยังไง รสชาติเป็นยังไง? อา มาหน้าตาก่อนเลยค่ะ อา
อา อะฮะ